Nih, aku denger-denger, Abang itu ini ya hobi banget sama olahraga gitu ya?
Mhm. Betul, aku emang hobi olahraga itu dari zaman aku kuliah.
Wah, mantap. Tapi aku boleh ini enggak sih kayak cerita-cerita atau nanya-nanya gitu tentang antara hobi sama kerjaan gitu sama Abang?
Mmm. Boleh dong, aku dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa tuh pertanyaannya?
Oke. Eee, sebelum masuk hobi nih. Sebenernya Abang itu, e eee, gimana nih cara ngatur hobi sama kerjaan? Dan sebenarnya Abang kerjaannya itu memerlukan waktu kayak kantorankah, kayak 8 sampai 12 jam atau bagaimana nih, Bang?
Mhm. Mmm. Aku, eee, kalau kesibukan berarti ya. Kesibukan aku tuh bekerja dari jam 9.00 pagi sampai jam 6.00 sore. Kalau misalnya bisa cepat kerjaannya aku bisa pulang jam 4.00, bahkan jam 5.00. Tapi itu berlaku di hari, eee, Senin sampai Jumat ya.
Mhm. Oke. Oke. Berarti masuk sampai Sabtu, gitu ya?
Nah, kalau misalnya untuk halb Enggak, aku Sabtu libur, dan Minggu juga libur sih.
Oke. Nah, jadi, eee, gimana tuh cara Abang compare itu kan maksudnya ya, eee, di kantor berarti Abang kerja dari jam 9.00 sampai jam 4.00 itu ya?
Mhm. Betul. Iya. Nah, aku tuh kalau misalnya untuk hobi juga bisa dibilang rutin ya, aku tuh minimal harus 3 sampai 4 kali deh olahraga. Karena aku tuh untuk penyegaran badan tentunya, karena udah terlalu lama duduk tuh di eee, depan laptop mhm. Terus yang kedua untuk kesehatan mental sih, karena aku ngerasa ya kalau misalnya udah olahraga tuh pikiran jadi lebih segar, terus juga lebih apa ya, lebih rileks ajalah setelah olahraga. Nah, jadi aku tuh lebih rutin kalau melakukan olahraga sekitar seminggu bisa 3 sampai 4 kali.
Oke. Di iya, di depan layar, gitu ya. Oke. Oke. Me itu mungkin karena udah terbiasa dari kuliah juga mungkin ya Bang ya, makanya jadi sedikit rutin gitu ya, atau bagaimana?
Betul, aku udah bangun kebiasaan olahraga itu dari zaman kuliah. Tapi ada juga kok masa-masa di mana aku sebulan, eee, enggak olahraga sama sekali, enggak ngejalanin hobi aku. Tapi itu gara-gara ada kesibukan di tempat kerja biasanya.
Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, eee, tadi kan Abang sempat nyinggung tentang olahraga, gitu ya. Eee, aku mau nanya nih, emang olahraga apa sih yang Abang hobi banget, gitu, kayak kalau ada kalau bisa tiap hari, gitu, hobi olahraga itu tuh dilakuin, gitu. Apa sih, Bang, gitu?
Mhm. Betul. Mhm. <chuckles> Aku tuh ada 2 hobi olahraga ya, yang pertama renang, yang ke-2 lari. Kenapa aku pilih, eee, hobi olahraga ini? Karena bisa aku lakukan sendiri tanpa mening menunggu teman ya. Soalnya aku juga suka nih sama badminton, tapi karena badminton dan basket tuh ya butuh tim ataupun lebih dari 1 orang untuk melakukannya, jadi kadang aku tuh suka malas buat nunggu respon dari teman ataupun dari teman kerja untuk olahraga bareng kan. Jadi aku ngerasa kalau misalnya olahraga tim tuh, eee, waktu aku tuh lebih banyak terbuang karena nunggu orang. Tapi kalau misalnya olahraga sendiri nih, kayak renang atau lari, kan aku bisa lakuin kapan aja ya ketika waktu aku lagi senggang.
Oke. Iya, benar. <chuckles> Iya, lagi. Oke. Kenapa nih, Abang milih lari sama renang sebagai pelarian? Karena kan ada beberapa banyak tuh, kayak entah main skipping atau main apa, kayak nge-gym atau apa pun yang bisa dilakuin sendiri gitu. Kenapa tuh, Bang?
Mhm. Maybe. <chuckles> Heeh. Mmm. Nah, kalo aku alasannya, eee, renang dulu ya. Kalo renang itu aku ngerasa lebih rileks, terus juga pikiran lebih tenang ketika menyentuh air, dan aku tuh mhm, pernapasannya jauh lebih teratur kan gara-gara harus, eee, mengambil napas dengan teknik yang benar kalo di renang. Nah, kalo di lari, itu tuh aku ada, eee, cita-cita yang pengen aku gapai, yaitu ingin mengejar, eee, event lari yang besar ya, yang prestisius. Misalnya kayak sekarang bara Borobudur Marathon, terus juga mungkin Pocari Run, atau mungkin acara-acara lari yang besar. Nah, cita-cita aku tuh pengin menjadi salah satu finalis, entah itu full mhm, entah full marathon ataupun half marathon ya.
Oke. Boleh. Oh, ya. Bener juga ya. Mhm, kayak? Lari di situ gitu? Oke. Mmm, oke. Berarti, eee, sebelum untuk melakukan sampai ke tahap itu udah pernah ikut lari mana aja nih, Bang?
Mhm. Aku biasa rutin di Pocari Run ya, karena kan diselenggarakan di Bandung tuh. Domisili aku kan, eee, di Jakarta tapi asal aku tuh di Bandung. Jadi aku tuh ketika ada acara Pocari Run ini, aku bisa pulang sekalian, eee, ikut event lari kan. Terus juga aku, eee, hampir 2 tahun ini ikut event lari, alfamara alfalmarat Alfamart Run.
Mhm. Mhm. Oke. Oke, menarik nih.
Dari brand, eee, ritel gitu, mhm.
Mhm, mmm, selama untuk lari sendiri itu udah ikutin yang lari berapa aja nih, Bang? Kayak ada yang 5.000, 10.000, atau dua puluh satu ribu atau yang berapa aja nih, Bang? Yang Iya.
Oli mhm. Jaraknya ya? Aku tuh a awal mula tuh ikut yang 5 kilometer dulu ya karena masih awal-awal terjun tuh ke dunia lari. Terus setelah ngerasa bisa akhirnya aku naik tingkat ke 10.000. Nah, udah 10.000 aku naik tingkat lagi ke 21 tapi karena aku bekerja dan aku bisa belum bisa menemukan ritme latihan yang pas untuk lari ya. Akhirnya aku kayaknya bakal stay dulu di, eee, jarak 10.000 kilometer eh, 10.000 eh 10 kilometer bukan 10.000. <chuckles> Ya sepul
Oke. Mhm. Oke. Sepuluh ribu? Sepuluh ribu meter maksudnya?
sepuluh ribu meter, betul. <chuckles>
<laughs> Tapi keren banget loh itu kayak, eee, maksudnya kan ini, eee, dari Senin sampe Jumat itu Abang, corporate lah istilahnya ya.
Mhm.
Mmm, tapi ini masih bisa nih, eee, di sela-sela waktu Sabtu, Minggu menyempatkan hobi bahkan kayak lari itu kan memang membutuhkan waktu gitu. Cuman di Abang, sendiri itu pernah nggak sih ngalamin entah dari kantor tiba-tiba ada deadline yang harus dikumpulkan segera. Jadi mengharuskan untuk, ke apa ya, kayak kerja di Sabtu, Minggu cuman bentrok jawa jadwalnya sama hobi gitu pernah nggak sih, Bang, nga ngalamin kayak gitu?
Iya. Iya. Pernah banget, eee, aku tadi sempet nyinggung juga kan cerita di mana aku itu sebulan nggak olahraga kan. Mhm, nah itu tuh gara-gara ada project baru di kantor aku, jadi mau nggak mau, eee, karyawan itu suka diminta lembur untuk menyelesaikan project tersebut. Nah, gara-gara lembur ini aku nggak bisa olahraga tuh selama sebulan full. Tapi dampak yang aku rasakan ya gara-gara nggak bisa, apa ya, menyalurkan hobi aku di bidang olahraga, aku tuh jadi malah lebih cepat stres, lebih cepet, eee, gampang terkena sakit nih, misalnya kayak flu atau batuk-batuk gitu kan. Jadi mhm, waktu itu aku lebih ke minta negosiasi sih ke atasan aku untuk menyesuaikan jam lembur aku karena, eee, ada hal-hal yang nggak bisa aku lakuin nih kehidupan pribadi aku untuk menyalurkan hobi kan.
Iya, bener. Oke. Oke, bener bener. Ad
Nah, setelah aku lakukan negosiasi ternyata berhasil sih.
Oh, berarti ini ya ada kesepakatan bersama juga di antara, Abang, sama atasan berarti mengenai deadline itu juga gitu ya?
Betul, aku juga sempet kompromi sih sama, eee, rekan-rekan satu tim aku ya, untuk membuat jadwal yang lebih efisien lah, karena gara-gara lembur ini waktu kehidupan pribadi kami gitu ya, terganggu sih.
Mhm. Iya sih, eee, karena aku pernah baca ya karena kan, eee, apa ya kayak o zat, eee, ada di dalam zat apa ya di dalam zat, eee, manusia itu kalau nggak dilepasin itu jadinya timbul stres atau penyakit gitu. Apa mungkin karena itu ya hormon iya, hormon.
Mhm. Mhm. Oh, hormon ya? Betul, iya aku juga ngerasa gitu. Jadi kalo misalnya nggak jalanin hobi nih, hobi kan hobi aku kan olahraga ya, aku ngerasa hormon endorfin, terus juga, eee, oksitoksin aku tuh yang menye yang menyebabkan aku bahagia dan rileks itu susah banget nih keluar, gitu.
Hmm. Oh iya sih, bener bener. Jadi kayak ya udah mampet terus mood nggak stabil jadinya gitu ya, terus bahkan sampe kayak sakit gitu. Cuman kalau di Abang sendiri nih lebih mentingin kerjaan atau hobi? Karena kan kayak tadi Abang bilang gitu boleh minta kompensasi gitu.
Mhm, betul. Iya, betul banget. Apa tuh? Iya. Mhm, kalo aku lebih memprioritaskannya, eee, ke pertama kerjaan dulu, ke-2 baru, eee, kehidupan pribadi, seperti keluarga, teman-teman gitu ya. Nah, ke-3 baru deh hobi.
Ada. Oke. Oke, berarti memang se ini ya maksudnya kayak secinta itu dengan hobi berarti ya, kayak ini nggak bisa lepas lagi nih karena udah terbiasa gitu atau, memang udah tau umur segini kayak lagi butuh-butuhnya sehat gitu atau gimana nih, Bang? Karena kan di era apalagi istilahnya kayak kita yang Gen Z, eee, 90-an akhir ini kayak ngerasa lebih apa ya, lebih menyelamatkan mental daripada apa ya, hal lain gitu. <chuckles>
Mhm. Iya. <laughs> Betul. Gimana? Eee, lebih memprioritaskan kesehatan mental mungkin ya maksudnya?
Ah, iya bener itu maksudnya Bang.
Mhm, nah kalau aku tuh lebih ke mencoba menyeimbangkan sih antara kewajiban aku sebagai pekerja dan juga kesehatan mental aku ya. Karena menurut aku juga penting nih untuk bekerja menghasilkan duit bertahan hidup ya dan juga, eee, membuat diri aku tuh tetep waras dengan menjalankan hobi, jadi harus tetap seimbang. Nah, cara menyeimbangkannya ini kan, eee, tiap orang berbeda-beda ya. Kalau aku pribadi sih mencoba berkomunikasi secara terbuka dengan atasan aku bahwa, eee, kerja aku itu tuh udah cukup 9 jam atau 8 jam di hari Senin sampe Jumat. Kalo misalnya mau akhir pekan, aku biasanya fokus ke, eee, kehidupan pribadi aku dan juga hobi aku, gitu. Karena bagi aku hobi itu juga salah satu sarana untuk me time sih.
Mhm. Oke. Mhm. Iya sih, bener bener. Apalagi kalo kita jauh dari rumah itu kayak memerlukan itu sih sebenernya ya, Bang, ya.
Betul, membutuhkan hobi banget.
Oke, tapi, eee, aku penasaran nih, Bang, kalau di eee, boleh sih dijawab apa nggak, cuman aku penasaran kayak, eee, kalau di tempat Abang sendiri tuh ini nggak sih kalau lembur itu dibayar apa cuman dibilang kayak, "Ya udahlah ini kekeluargaan gitu?" Jadi ya udah kayak nggak dibayar seikhlasnya aja, cuman tenaga kita tuh diambil gitu.
Apa? Mhm. Nah, ini sih yang aku sangat sayangkan ya. Ternyata praktik seperti ini banyak terjadi di lingkungan terdekat aku termaksud termasuk aku juga mengalaminya. Jadi ketika iya ketika lembur itu, eee, nggak ada kompensasi yang sepadan lah dengan waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Makanya ketika ada waktu lembur aku tuh suka negosiasi kan sama atasan aku supaya, eee, "Udah lah work life balance aja, Pak, karena nggak ada upah yang sepadan juga. Tapi dari aku pribadi dan temen-temen coba nih untuk memberikan pekerjaan yang sesuai dengan tepat waktu," gitu. Dan sisi lain juga bisa ya tetap menjalankan hobi aku.
Oh, iya? Oke. Oke. Berarti ya memang secara nggak langsung itu sebenarnya apa ya, Abang dan tim itu bisa untuk menolak secara mentah, gitu ya. Karena kan memang nggak ada sama sekali pemberitahuan dan kompensasi untuk negosiasi harga gitu ya terkait itu kan maksudnya udah ngambil jatah pribadi, gitu ya.
Hmm. Betul, karena setelah dari pengalaman aku, aku udah mengorbankan waktu pribadi aku tapi ternyata aku nggak dapat, eee, upah yang sepadan sih.
Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih yang aku mau nanyain. Eee, kan ini ya, maksudnya kan Abang, te dengan adanya lembur, terus kerjanya masih korporat, terus, eee, juga hobinya memerlukan waktu, gitu ya, ada nggak sih tips praktis gitu sama Abang yang
Boleh, apa tuh? Hmm.
eee, apa ya, kayak makai entah alarmkah untuk pengingat sebagai kayak, "Oh, ini udah cukup untuk kerja, jadi aku mau me time dulu," gitu. Atau ada kayak punya apa maksudnya, kayak ada catatan khusus di buku gitu untuk mengingatkan Abang kalau misalnya kerja, ya udah secukupnya, terus ini pindah ke hobi lagi. Ada nggak sih, Bang, kayak gitu?
Hmm. Mmm. Nah, biasanya aku tuh membuat eee, aku lebih ke apa ya, eee, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sih. Misalnya yang pertama itu aku membuat jadwal rutin olahraga. Misalnya, eee, Selasa, eee, Kamis, dan Sabtu ataupun Minggu. Biasanya itu udah fix, udah tentu jadwal aku untuk berolahraga. Tapi untuk jamnya, misalnya di weekday ini hari biasa, hari kerja, aku melakukannya di jam-jam setelah kerja, misalnya aku pulang jam 5:00, aku olahraga jam 6:00 ataupun jam 7:00 malam, itu tuh udah wajib harus aku ikutin supaya timbul rasa kedisiplinan, terus juga rasa aku untuk menghargai waktu dan tetap menjaga kesehatan mental aku sih sama kesehatan aku. Jadi menentukan jadwal harian itu sangat penting bagi aku gitu, dan itu juga bisa dicoba sih.
Mhm. Mmm, oke. Iya, setuju banget. Wah, berarti emang ini ya oke, berarti emang udah tertata dari waktu, dari kedisiplinan juga berarti ya, Bang, ya, secara nggak langsung Abangnya?
Mhm, betul banget, karena wajib disiplin sih, harus seimbang semuanya.
Wah, keren banget ini, thank you banget ya, Bang, ya udah mau sharing sama aku.
Ah, iya, sama-sama, seneng juga loh bisa berbagi.